Ah, okey. Oh, so bale ayun, um, ma usually kasi nag-a-advance ako ng mga kahit ilang oras para, ah, hindi ano, hindi pumatong yung oras ko ng, ah, hobby ko, yung nag-jog pagjo-jogging ko, tapos, ah, parang kakapusin ako, 'di ba? Kaya, ah, nag-a-adjust talaga ako ng mga kahit ayan, isang oras para ayan, magawa ko yung, ah, hobby kong pagjo-jogging. Tapos
Oo. Hmm. So, maaga kang gigising.
Oo, di ba? So, ayun kadalasan talaga madaling araw para, ah, may mga oras pa na ayan, pwede kang magpahinga pagkatapos mag-jogging tapos ayusin mo yung oo.
Woah. Oo, anong oras ba nag-start yung trabaho mo?
Ah, usually mga ano, 7 to 8 ganyan. Oo, ganyan.
Hmm. So 5 nagjo-jogging ka na?
Tama, ganyan. Kumbaga, parang may extra isang oras ka talaga para hindi ka kapusin, di ba? Kasi, um, minsan baka tawag dito, medyo ayan, trapik, tapos may bagyo, di ba? Yun yung mga pinaka iniiwasan ko, eh, 'pag ano, eh, ah, gusto ko talagang ikumpleto yung araw ko, eh. So ayun, 'yun yung pinaka tipikal talaga. Ah, jogging, trab trabaho.
Oo. Totoo. Oo. Tapos? Mm, sa hapon anong oras naman natatapos ang work mo?
Ah, sa hapon naman, ah, usually mga 5 ganyan. So, ayun parang, ah, normal na ano lang talaga, na work hours, mga 8 hours lang talaga. So, ayun parang uuwi na rin.
Hmm. Oo. Tapos yung pag vi-video game mo, anong oras naman?
Ah, ayun naman 'pag ano, ah, pag-uwi. Siguro mga kahit mga, ah, 7 ganyan. O kaya mga sev ah, mga 8 ganyan. Kasi hinihintay ko rin kaya hinihintay ko rin minsan yung mga ano, ah, ah, kalaro ko, ayan medyo ah, minsan kababata ko, mga ah, tawag dito, mga kaklase ko dati. Ah, kahit nga yung mga ka-work ko parang nakakalaro ko na rin paminsan-minsan, eh. So ayan, para sa akin.
Oo. Hmm, ang galing naman.